見た目は味噌なんですけど。でも、あれを、なんか食べ
うん。ええ。 なんか、朝食なんですよね、確か。
朝食なんですよ。ちょっとしょっぱい感じで、なんとも言い難いんですけど、でもあれを、あの、バターみたいにトーストに塗って食べるんですよね。
ええ。うん。うん。 うん。 ええ、しょっぱいのに。
そうなんですよ。それ
なんか、ハマスみたいな感じですかね、逆に。
ああ、そうですね。どっちかといとそっちよりかも。まあ、何とも言い難いんですけど、ちょっと、いっかい試してもらいたいですよ。
なんとなく。 うんうん。 うん。え、ものは何なんですか？ベジっていうか、やっぱ、なんかの、あの、お野菜？
野菜ですね。野菜の、はあれ発酵食品なんですかね、私もちょっとよく分かんないんですけど。そうですね、体にいいいという <chuckles> こと。そうですよね、で、なんか、
へえ。 うーん。 ああ、それも聞いてます。うん。それでもやっぱり美味しくない。<chuckles>
私には合わなかったですね。なんかすごい勧められて食べましたけど。ま、いい
うん。 あ。 現地の方は、結構美味しいって食べてるんですか？
現地の方はそれが大好きで、もう毎朝それを、ほんとに大好きみたいなんです。なんかおわっうん、日本人で言うと梅干しとか、そういう感覚だと思うけど。納豆とかですね。朝食に欠かせない食べ物みたいな。
大好きなの？ へえ。 納豆とか。 あ、うんうん。 あ、欠かせない。
そうですね。
へえ。え、それをトーストに乗っけて、あと他はどんな感じですか？
はい。はい。

あ、分かります。そですね。同じです同じで
うーん、オーストラリアも多分そうだと思うんですけど、例えばあのなんかね、あの食料品買いに行こうって言って行ったりとかしても、なんか店が店自体がおっきいのもあるし、例えばじゃあシリアル買いに行こうって言っても、シリアシリアルの列だけでなんかなんか何千箱あるみたいな感じで
はい。 はい。 はい。 きいですね。はいはい。 はい。<laughs> そうですね。 ありますね。しかも、もうシリアルもおっきいですよね。ほんとになんかぎょ業務用みたいな感じのおっきい
そう。 おっきいですね。 そっそっそう。で、あと、何だろう、お野菜とかのところに行っても
はい。 はい。
うーんとね、ピーマンがでかい。<laughs> ピーマンと茄子と、なんだろう、なんかなんでこんなに、あ、きゅうりもでっかいですね。もう慣れちゃったから覚えてないけど、そうそう。なんかピーマンにびっくりしたのすごい印象的に残ってますね。なんでこんなにでかいんだろうって。<giggles>
あ、分かります。ピーマン大きいですね、茄子も。きゅうりもおっきいし。<laughs> きゅうりはそ、もうそうですね。 はい。ほんとに。 ああ、ほんとですか。分かります。でも私はきゅうりがきゅうりが印象的すぎて、なんだこれはっていう感じですね。逆にあ、はい、あ、どうぞどうぞ。あ、すいません、人参が、あの、ミニキャロットがあるのが、すごい感動しました。あれ、ほんと美味しくて。
きゅうりでかいですね。うーん、うんうん。分かる分かる。 ですね、あのうんうん、どうぞどうぞ。 うん。 うん。 ええ、でもね、ミニキャロットって体に良くないって聞いてますよ。うん、検索してください。私ね、避けてるんですよ、1回聞いてから。私も初め嬉しくて、あ、これ食べやすいって。で、人参って硬いから切るの面倒くさいじゃないですか。
そうなんです。 はい。 あ、そうなんですか。あらら。分かりました。あ そうだったんですね。うん、そう、だからそうなんですよ。 めんどくさいですね。うん。
うーん。だから私もすごい食べてたんですけど、なんかね、あれをプロセスする、なに、工程で、うーんとね、ブリーチとは言わないですけど、結構なんかね、洗うところで、そう、なんかねそうそうそう。だから、ちょっとあの、見てみてください。私はなんかいっかい聞いてから、あ、そんな可能性があるんだったらもう避けようと思って
は はい。 はい。 あ そうなんですね。薬剤使ってんすかね。 はあ、わあ。 分かりました。

例として、プレゼントで、私、例えば、スカート履かない人なんですけど、全然。たとえ そうそうそう。で、はい。そのズボンがとしたら、開けた瞬間、あっ、どうしよう、履かないのにって思っても、日本だと、「あ、ありがとうございます、すごい素敵ですね」って。「だ大事に履かせて ただきます」って言うんだけど、絶対履かないの分かってるじゃないですか。そう。でもこっちってその逆に私もそうなんです。私がもし、あの、履かない人にスカートあげちゃったら、「あ、私履かないんだ」って言ってもらって、あ、じゃ違うのをに、取り替えてとか、取り替えに行くよって
はい。はい。 はい、はい、分かります。私もです。ズボン派です。はい、パンツ派。うん。はい。 はい。 はい。はい。 言いますね。 はい。 うん、分かってますね。そうですね。はい。 はい。 はい。 はい。 うわ、あ、ああ。なる。
ゆう機会をもらえた方が私は嬉しいんですね。
あ、そうなんですね、確かに。うーん、うんうん。
うん、だってスカートを履いてもらうのが、あの、目的なんじゃなくて、プレゼント楽しんでもらうのが目的じゃないですか。そうそう。だから、こっちって、結構、「ごめん、スカート履かないんで、すっごい綺麗なんだけど、これ履かないんだよね」って日本では、すごい、絶対言えないけど、こっちでそうやって言うと、逆に、あ、そうなんだ、じゃ、あの、レシートあるから、もあの、違うのに変えて、ギフトカードかなんかにしちゃおうかって言う。
はい。 おっしゃる通りですね。そうですね。うーん。 うんうん、うーん。 はい。 そうですねえ。はい。 うんうん。 ああ、なるほど。はっきりこう、 ストレートに言う感じなんですね。あ、その方が、でも、いいですよね。私もその方が好きです。うーん、うん、そうですね。あ、ありがとうございました。あ、凄い楽しかったです。はい、ありがとうございました。またお願い
うん。全然それが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 でしょ。そ、そう。あ、ごめん、 かんになってしまった。はい、ありがとうございました。はい。